Né? E e realmente, assim, as letras eram bem vulgares, mas tinha uma coisa especial nesse filme porque essas pessoas, elas eram verdadeiras, né? Dentro daquele mundo, daquele contexto, o que elas estavam fazendo não era comercial, não era pra ganhar dinheiro. Elas estavam curtindo e estavam cantando aquilo lá, né, e fizeram sucesso também. Acho que essa Tati Quebra Barraco fez muito sucesso.
Hum. Sim. No Sim. Até hoje, <laughs> até hoje. É que as pessoas elas julgam muito a realidade do outro, sabe? É muito fácil você falar que o funk não tem profundidade e etecétera, e não resolver esse problema. É o que os funkeiros sérios eu tô falando de pessoas sérias, de produtores sérios, não de o cara que quer like e que quer ficar ostentando.
Né? Porque tem muitos, né. A gente tá na no momento do like, né.
Pois é. Não é por ai Mas a os sérios produtores que cantam, sim, músicas que são de de baixo calão, digamos assim, pra pra pra nossa família tradicional, eh, eles mesmos falam: "Bom, se você não gosta que eu cante de crimes, de de de tráfico e de como que é a vida dentro da favela, muda a minha realidade então, que aí eu canto sobre Ipanema, eu canto sobre Copacabana". Então assim, como é que você pede
É sobre isso, exatamente.
pra vir pra um favelado não cantar sobre crime se o que você dá pra ele é crime? Como é que você pede pra ele não ter desejo em "Ah não, você não pode ostentar, você não pode querer um carro caro". Sendo que você que tem o carro caro, mostra pra ele que você é superior por causa disso, por causa do seu carro, por causa da sua corrente, relógio, sabe?
Exatamente. Exatamente. É é muito contraditório, né? Muito contraditório porque, né, eh, ah, normalmente você critica, então, que ele não pode ter o desejo de ter alguma coisa que você tem, né? Ele não pode sonhar, né? Então fica muito contraditório, você pode, o outro não pode, por quê, né?
É hipócrita, né, no caso. Pois é. Pois é. Uhum. É, então, é uma questão aí já entra muito no no racismo estrutural da coisa e mas enfim. Eu acho que é o que que os os funkeiros fazem um ótimo trabalho, os os sérios, os de verdade que que ajudam a comunidade, eles fazem um um ótimo trabalho e eles apresentam música, né, que é uma arte.
É verdade.
Que
Exatamente. Ocupa a cabeça da juventude com música, né? Isso é importante.
Pois é, antes isso, né? Antes isso do que o crime. Eu prefiro muito mais que existam 1.000 funkeiros cantando músicas que não nos agradam do que 1.000 pessoas envolvidas no crime, sabe? En
Exatamente. Porque eles estão numa situação, né, que rapida rapidamente se eles não tiverem consciência, eles vão para o crime. E é difícil porque
Uhum.